آه ب بالض بالضبط كده. آمم بس فاكرة إن أنا عامةً تعاملي مع الجغرافيا م يمكن
إمم.
اك إلى حد ما كنت ب ب قدام الكتاب عارفة باfreeze كده. بابص للكتاب، أنا مش فاهمة حاجة، أنا مش فاهمة حاجة <laughs>
إمم. إمم. في في تناحة بت بتلبِسِك كده. آه. آه آه. مبلّمة. آه.
بالضا عارفة اللي هو أيًا كان الكلام اللي مكتوب، هو م مكتوب بالعربي، والّا بالصيني، ما فرقِتش عشان أنا مش فاهمة <chuckles>
بالضبط، بالضبط. اللي هو عايزة اخلَص منها وخلاص. يعني أنا عايزة اعدّي منها، علشان ما اخدهاش تاني وخلاص على كده.
آه، آه، فعلًا. آه. ده يع ده كان ده كان إحساسي. بعدها بقى في في الجامعة وكده، طبعًا في مواد برضه ما باحبهاش، وفي مواد جِبت فيها درجة يعني مش لا اللي مبسوطة بيها، بس التعامل معاها برضه كان أسهل يعني م
هي يمكن المشكلة مش في الحفظ، قد ما المشكلة في ال في ال material نفْسها. يعني ممكن المشكلة إن أنتِ مثلًا آه، يعني ممكن تبقى المشكلة ملل بتاع الجغرافيا مش مش الحفظ نفْسه. يعني أنتِ ممكن تحفظي مادة علمية عادي، بس ملل الجغرافيا، آآ هو اللي عامل مشكلة.
إمم. آه، لأ. وبعدين باحس إن المواد العلمية مع إن طبعًا أصحابي اللي في أدبي، أو اللي دخلوا أدبي، ممكن يقولوا إنه آآ إن اللي أنا باقوله ده غلط، بس أنا باحس إن المواد العلمية منطقية فاه يعني أنتِ ه هتحطّي 1 زائد 2 هيطلع لِك 3 بالضبط، يعني مش م
آه، 1 زائد 1 بيساوي 2 آه. آه. المواد الكيمياوية مثلًا دي، فبنحُط خلاص مادتين مع بعض كيميائيتين، خلاص بيطلَعوا كده مثلًا.
آه. يعني طبيعي لو أنتِ فاهمة المادة دي بتتفاعل إزاي عامةً هي إيه ال إيه الصفات بتاعتها، فتفهمي هي بتتفاعل إزاي مع أي حاجة تانية. آمم غير الجغرافيا، والقصص بتاعته. وبعدين عِلم النفْس، عِلم النفْس ده كان ممكن شوية يعني مهتمة بيه كمادة، بس ما كنتش مهتمية بحَفظُه. حَفظُه بالنسبة لي كان
إمم. مهتمة بيه كمادة قصدِك، إنه إنه حاجة يعني for fun ليكِ أنتِ ت عشان تعرفي بس تتعاملي مع الناس. آه، بس كدراسة لأ.
آه، آه. يعني بالضبط حاجة حاجة كويسة إن الواحد يف يقرا عنها ف في فترةٍ ما في الحياة. بس كمادة بكل الحفظ والأسئلة، وبعدين برضه ال الأسئلة بتاعتها يعني هم كانوا عايزين منِّك إجابة آآ Mot à mot كده. هي هتت تتكتب كده، فأنتِ لازم تكتبيها كده، عشان تتصحح لِك كده. لكن لو أنتِ كتبتِ من تفكيرِك أنتِ، من رأيِِك أنتِ، غلط.
آه. إمم. بيسقّطوكِ يعني، تبقى مشكلة. آه.
هو آه، آه. هم عايزين الإجابة اللي موجودة في الكتاب بتاعِك. أيًا كان بقى هي هي إيه. بس.
آه، آه، آه، آه. الدراسة ال الن نظام الدراسة ال ال ال المُعقّد ده. أيوه.